Pwede bang makahingi ng advice? Kasi may pinagdadaanan ako ngayon na dilemma. Kasi currently nagbi-build ako ng computer. Eh, hindi ko sure kung familiar ka, pero 'yong mga parte kasi ng isang computer di ba hindi naman mumurahin din. So, parang eh, ako bilang isang nasa tight budget, parang 'yong goal ko kasi is mag-build lang ng isang mid-range na computer na enough lang for work and some gaming, light gaming lang naman. So, talagang hindi ko nire-require yung sarili ko na mag-build ng talagang high-end na umaabot ng 100,000 ganyan, hindi naman. Nasa around half lang nun fifty thou 50K lang na mid-range personal computer lang talaga yung, um, tawag dito, gino-goal ko. Pero currently, nalilito kasi ako and actually mai-share ko nalang din, ugali ko na 'to kahit noon pa na hindi naman kasi ako mayaman tapos limited lang din naman 'yong pera ko. Kumbaga, talagang hindi ko maiiwasan or hindi naiiwasan na kailangan ko mag-budget para talaga ma-maximize ko yung pera ko. So, 'eto currently, um, nagbi-build nga ako ng personal computer. Nalilito ako kung anong tipo ng parte 'yong bibilhin ko, 'yong may mga branded kasi, eh, kagaya ng Asus, MSI, ganyan. Tapos meron naman din alternatives na mas mura na like tawag dito, Colorful yung pangalan, Pallet tapos may iba pa. Kumbaga, may mga brands kasi talaga
Sure, sure, sige. Mm. Oo naman. Mm. Oo. Oo. Mm. Oo. Sige. Mm. Oo, oo. Mm. So, parang hindi sila familiar, hindi sila 'yong katulad ng Asus na talagang branded 'no?
Oo, kumbaga kapag kasi branded na ganyan, um, kapag 'yong kapag kasing nabanggit mong Asus or MSI parang ano na yun, eh, perception mo na na high quality, di ba? Kasi parang oo, kasi most probably highly rated 'yong mga products nila, pero ang mahal. Kumbaga, mas mahal ng 3,000, 5,000 compared doon sa mga hindi naman sila totally unknown na brands kumbaga, lesser-known na brand. So, ako bilang isang consumer na lumaki or na-adapt 'yong tipo ng mentality na kapag galing sa isang sikat na brand 'yong isang product matibay or maganda 'yong quality automatically. So, parang ngayon nalilito ako kung bibilhin ko ba 'yong, um, mga brands na known na, pero mas mahal sila ng mga nasa more or less 5,000 or magre-rely nalang ako doon sa mga tipo ng brands na lesser-known, pero magaganda din naman 'yong ratings. So, parang 'yong dilema ko is 'yong na-mention ko kanina kasi 'yong perception ko mm, perception ko is mas maganda 'yong mga known brands. So, parang napipilitan akong bilhin na lang sila kahit medyo may pagka pricey.
Oo, totoo. Oo, maganda, di ba? Mm. Oo. Mm, oo. Oo. Oo. Mm, oo. Dilemma nga siya 'no. Ah, alam mo kasi Mm.